إمم، هاقول لك. أنا بصراحة من بعد موضوع بقى القهوة التُركي دي، أنا بدأت المشوار من هنا، بدأت إيه بقى، إن أنا جرّبت في الأول آآ النسكافيه بقى عارف جَو كوبّاية النسكافيه وتفضل تضرب بالمعلقة كتير أوي عشان
التل تل ال3 في 1 آه.
أيوه، برافو عليك، 3 في 1 والمُبيِّض وال ما أعرفش والكريمر والإيه والإيه والحاجات دي كُلّها، أنا بُص، عِشْت حياتي بقى لغاية مثلًا إيه، آآ ثانوي والجامعة وكل الكلام ده في الجَو ده وبقيت أبتكر بقى اختراعات اللي هو إيه، أجيب مضرب النسكافيه عشان يعمل وِش آآ أ آه، أخدت بقى بُص، أنا أنا عدّيت على كل المراحل بتاعة النسكافيه وعمايل النسكافيه بجد.
<chuckles> ياه! امم. الموضوع بالنسبة لِك عدّى مرحلة إن أنتِ بتشربيها عشان محتاج وخلاص لمرحلة اللي أنتِ يعني الموضوع <chuckles> بقى هَوَس بالنسبة لكِ. <chuckles>
لأ. بقيت مزاج إ آه،